Okay, okay. Quindi col calore non non hai tenuto una continuità del della temperatura.
Sciolto. 0. 0, 0. Praticamente mi si era impastato il burro nell'impasto la prima volta, no, quindi vabbè. Poi la seconda volta, allora, io mi sono messa lì dicendo: "Tanto partiamo dal presupposto di farlo d'inverno, una giornata più fredda che c'è". <chuckles> Mia mamma mi avrebbe probabilmente ucciso perché io ho chiuso la porta della cucina e le ho aperto il la finestra.
Okay. Okay. Okay. <chuckles> <chuckles> Oh! <chuckles> Okay temperatura polare. <chuckles>
<chuckles> Sì, sì, no, ehm, cucinavo in giacca, però ho detto: "S allora, adesso il burro non mi si scioglie eh".
Urca. <chuckles>
E non si è sciolto, non si è sciolto. <sniffs> Poi, ehm, in tutto ciò ho provato a farli quando non parlavo ancora francese, ma ho deciso di seguire un video tutorial in francese.
<chuckles> Questo sacrificio. E. Sì? Okay, quindi difficoltà ancora massima.
Certo, perché se si fan le cose ovviamente <chuckles> complichiamocela all'ennesima potenza, no?
<laughs> Si fanno le cose complicate in cucina, perché questo non non sembra una ricetta facile.
E poi visto Sì, infatti. <chuckles> No, e poi la cosa più bella è che poi io su questo, nonostante sia di origine del nord probabilmente ho dei geni nascosti del sud Italia, uhm, perché ne ho fatte per un reggimento, perché quando non sai se una cosa verrà, perché non farne 150.000, no?
Se? Okay. Ah-ah. <chuckles> Allora, a spezziamo una lancia, le proporzioni a volte non sono così semplici da fare. <chuckles>
Grazie, grazie, meno male perché mia mamma non lo ha capito questo. <laughs> M'ha guardata e m'ha detto: "Ma in quanti siamo a cena? Noi?". <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Eh, ma le proporzioni non sono facili, quindi perché, ehm, rischiare magari di rovinare la ricetta ulteriormente togliendo aggiungendo, no, facciamo quello che dicono loro. <chuckles>
Oh, apprezzo questo supporto. Dai, lì era stato proprio anche una questione che se ne fai troppo poco è difficile, proprio. Nel senso che non riesci proprio a g gestire bene l'impasto. Vabbè, quindi tu puoi immaginare cucina con temperatura polare
Mh-mh, okay. <chuckles> <chuckles> Oka ok.
forno acceso per all'inizio tu devi fare questa camera per farli lievitare. Quindi, vabbè, tu formi i panetti, ci avvolgi dentro il cioccolato, ovviamente, il cioccolato quello fatto apposta non lo trovi
Ok. Ovvio, figuriamoci.
perché non sei in Francia, però, vabbè, te la gestisci col cioccolato fondente normale e okay. Ehm, poi devi fare questa camera nel forno con l'umidità
Sì. Sì. Urca.
perché se no, non crescono, perché in teoria dovrebbe u essere una camera a temperatura controllata. Secondo te, io a casa ho una camera con tr a temperatura controllata?
No. <chuckles> Eh no, perché ogni volta che apri il forno perdi gradi su gradi.
Ok Perfetto. Quindi in tutto ciò, guarda, figurati me lo ricordo ancora fisso nel cervello, anche se non li ho ancora rifatti, deve essere a 38 gradi.
E? Urca.

Ah, okay. Quindi, è più godurioso diciamo. <chuckles>
Esatto. Poi, i è ha una tecnica particolare con cui viene fatto che è su è super interessante, infatti ero andata a vedere un video perché mi dicevo: "Ma com'è possibile che lo facciano così." no?
Sì? Okay.
Eh, praticamente non ha una forma tipo un pain au chocolat che possiamo, ehm, d definirlo una sorta di scrigno, no? Il pain suisse è si presenta come, mhmm, una treccia, potremmo dire all'esterno? Un pochino intrecciato. Perché? Perché praticamente quando si pa la l'impasto per i croissant e d diciamo tutti loro Sì. E fanno ovviamente la laminazione, che in sunto, che cosa vuol dire la laminazione dell'impasto? Ovvero vuol dire sbe spargere bene il burro in tanti tanti strati uno sopra l'altro. Okay.
Sì, sì. Ah. Okay. Sì. Okay. Okay. Okay, per rendere proprio più burrosissimo e croccantissimo il Esatto.
E sei godurioso proprio, no? E, il pain suisse usa questo impasto qui, quindi con la stessa laminazione, ma messa in 2 direzioni.
Ah!
Quindi metà in orizzontale, e metà in verticale, quindi praticamente esplode in tutte le direzioni, buonissimo. Buonissi <laughs>
Urca. <chuckles> Oka <chuckles> Eh, hai visto che comunque conosci la ricetta, e mi sembra che tu ti sia anche interessata un po', no, ehm, c hai mai provato a rifarlo a casa?
Mh-mh. Guarda, ti posso dire di sì. 2 volte. La prima con un fallimento clamoroso.
Okay. Ah, otti <chuckles> ottimo. <chuckles>
Clamoroso. <chuckles> Sono venute delle cose, cioè, non eh, allora immangiabili non si può dire perché finché c'è burro e cioccolato, nulla è immangiabile.
Sì, eh?! Okay, i cosiddetti brutti ma buoni per intenderci, okay.
Sì. Uhm, buoni diciamo che, ecco, non erano dei pain chocolat, mettiamola così. <chuckles> Erano dei dolcini che non erano cresciuti, c'era tanto burro, cioccolato, vabbè. Comunque no, il problema è che li avevo provati a fare in estate.
Okay. Okay. <chuckles>

Parliamo un po' di di cibo, di cibo locale però, quindi non del cibo del del tuo paese di di nascita, ma, uhm, del cibo di un di un posto dove hai viaggiato, ti sei trasferita, ehm, che ti ha colpito di più, e che ti ha anche un po' conquistata?
Mh-mh. Guarda, io ti posso dire che, io mi sono trasferita in Francia.
Ah.
E il cibo, che nella sua semplicità mi ha conquistato, sono tutto quello che rientra, nella grossa categoria delle viennoiserie, che quindi sono il pain chocolat o come lo chiamano qua: chocolatine, il croissant, il pain suisse, mamma mia mi viene l'acquolina in bocca solo ad immaginarli. <chuckles>
Sì. Okay. <chuckles> Quindi diciamo un po' tutta la parte relativa ai dolci da panetteria e pasticceria? Giusto, okay.
Sì, sì, sì, qua è proprio un culto, come è ben saputo, diciamo, e oggettivamente, pur da italiana doc, quindi con un ovviamente un apprezzamento per l'Italia superiore a ogni altro paese, posso dire che qua la Francia un po' ci batte.
Sì. Sì. Ovvio. <chuckles> Sì? Ci batte sul dolce?
Non sul dolce in generale, su quelli da quelli da past quelli da panificio diciamo, non allarghiamoci. <chuckles>
Gene ah, uh. Okay, okay, okay. Ehm, ti posso chiedere qual è stata la prima volta che hai assaggiato, no, uhm, il pain au chocolat o comunque uno di di questi cibi, e dove, se ti ricordi?
Allora guarda, ehm, non ti direi proprio la prima volta, perché, ehm, la prima volta mi è successo di mangiarlo in Italia e onestamente non c'entra niente, quindi
Sì, okay. <chuckles>
magari ricadrei sulla prima volta che l'ho mangiato in Francia.
Sì. Assolutamente.
E la prima volta che l'ho mangiato in Francia, in realtà non l'ho mangiato qui dove sono adesso, perché io sono sulla costa Ovest diciamo, ma l'ho mangiato nel Sud della Francia.
Okay.